Nag-ag ano, nagro-road trip po kami, ayun. Kakain sa medyo malayo para sa gano'n naman po, eh, makaranas naman po ng ibang ambiance. Ga ano po, kasi po u-unwind po, gano'n. Kahit mga ilang oras lang po. Kasi
Oo. Hmm nga. Unwind, gano'n, 'di ba? Oo, kahit saglit lang, mahaba na rin 'yon. Matagal na rin 'yon.
Opo, 2 3 to 4 hours 'pagka weekends. Talagang okey na po 'yon.
Mm. Mm.
Ah, ayun nga po. Huwag lang po talaga matatapat na traffic, ay, talaga. <laughs> Baka da ah, opo. Imbis na nando'n na kami sa place na pupuntahan namin ay nan
Ay, sayang 'yong oras, 'pag gano'n. Baka mas mag-init pa 'yong ulo niyong dalawa 'pag gano'n, eh. Baka mas mag-away pa.
Opo.